Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, yo muy bien, ¿y tú?
Todo perfecto. Oye, ¿crees que algunos hobbies son una pérdida de tiempo?
Yo creo que sí, dependiendo, pero algunos como eso de algunos videojuegos, o eso de andar en como que en las apuestas, la gente que hace eso de de los casinos, o así. Solo algunos que tienen suerte, ¿verdad?, pero los que no, pues, es mucha pérdida de tiempo y pérdida de dinero también.
Ujú. Ajá. Sí. Ujú.
Y también otras cosas como bueno, pero ya eso ya es más que los que andan en los bares o los que andan en así en los antros, y esas cosas, a mí se me hacen una pérdida de tiempo, porque no te aporta nada bueno. No sé, ¿tú qué opines sobre eso?
Ajá. Claro. Sí, como bien dices, hay pasatiempos que a la algunas personas sí les parecen así que que son interesantes, pero, solamente, es para ellos, ¿no? Y, definitivamente, como lo dices, hay personas que dicen que
Sí.
que un pasatiempo es, por ejemplo, ir a una casa de apuestas, ¿no?
Ajá. S
Pero, realmente, yo lo veo de la manera que tú lo ves, o sea, de que, pues, no no te beneficia en nada, al contrario, es algo perjudicial, y lejos de que ganes algo bueno, terminas perdiendo dinero, y siento que, definitivamente, sí es una pérdida de tiempo andar en ese tipo de de actividades, porque la verdad, yo no lo considero un pasatiempo.
Sí. Sí, de co Sí. No, y aparte cuando tienen suerte sí se llegan a ganar algo, pero cuando no, a veces, hasta terminan endeudados, no sé si ha sabido de gente, yo sí he sabido de gente que hasta se tuvo que vender su casa, porque se volvieron así como que, mm, adictos a eso de los casinos y de las apuestas, pero les fue mal y al final terminaron así superendeudados y hasta la casa perdieron.
Ujú. Sí. Sí, claro. Sí, definitivamente. Y, por ejemplo, ¿qué tipo de hobbies crees que la gente suele considerar una pérdida de tiempo?
Creo que mucha gente como que no le gusta, pero sí, eso ya es cuestión de gustos de que no le gustan así las tipo que los cómics, o tipo que el anime y esas cosas. A mí, en lo personal, sí me gusta, pero hay mucha gente que dice: "No, que es pérdida de tiempo", pero para mí, no ha sido porque yo sí hasta he aprendido de de su idioma con eso un poco de japonés, y de coreano con eso, o con las series y con eso. Pero sí, mucha gente los considera eso, de que pérdida de tiempo, pero no, yo considero más pérdida de tiempo las las películas esas que ven muchos así que de que de Rápido y furioso, que de esas cosas, eso sí como que siento que no nada no tiene nada que aprendas de eso o así.
Ujú. Ah, okey. Ujú. Ujú. Ah, okey. Ujú. <chuckles> Ah, okey. Pues, fíjate que fíjate que sí es algo muy importante que dices, que, a veces, las personas como que menosprecian, a veces, ciertos hobbies. Yo, la verdad es que no menosprecio los hobbies de las personas, porque creo yo que todos tenemos diferentes tipos de gustos, tenemos diferentes, eh, habilidades y diferente perspectiva, de la cual vemos, por ejemplo, así la vida. Entonces, por ejemplo, pues, para ti es eso, ¿no?, o sea, eh, las series coreanas, todo eso, el anime.
Sí, eso depende. Sí. Sí. Sí, entender. Como que aprendes un nuevo idioma y aprendes una nueva cultura, por eso sí se me hace que que vale la pena, pero algunas películas acá así que de comedia y como que de humor negro, y humor así como que hasta que son puras groserías en la película, no le veo que sea de valor, que aprendas algo.
Ujú. Exacto. Sí. Sí, claro, definitivamente. Sí, es que yo pienso que el tener un hobby, primero que nada, te debe de de gustar, ¿no?, te debe de apasionar eso. Y segunda, es de que a ti te debe de aportar algo, o sea, que sea algo con lo cual tú puedas aprender, uh, no sé, un un una nueva habilidad, en este caso, tú que dices, pues, una nueva cultura. Entonces, definitivamente, sí siento que a veces la <chuckles> la gente menosprecia, pero es por lo mismo, o sea, es por desconocimiento y porque, eh, pues, eh, realmente no saben, ¿no?, del tema.
Sí. Claro. Sí. Sí, muchas veces juzgan así a lo primero que ven, pero no saben porque nunca han le han dado como que una oportunidad también a saber un poco de eso, a investigar un poco de eso.
Claro. Sí, definitivamente. Y, por ejemplo, para ti, ¿qué hace que un hobby valga la pena o no?
Para mí eso mismo que decía de que, aprendas algo. De que sea algo que te deje algo bueno, ¿sí?, o sea, que tú aprendas algo, o que tú desarrolles una habilidad con eso, ¿sí? O que mejores en algún aspecto de tu persona o de tu vida, entonces sí se me hace que vale la pena. Pero si es algo de que, nada más te quita tiempo, pero que no no te deja nada, entonces sí se me hace que no.
Ujú. Sí. Ujú. Ujú. <chuckles> Sí. Sí, yo concuerdo contigo, porque, em, no sé, hay hobbies que, como te decía yo, yo no considero hobbies, por ejemplo, eso de de salir, ir a los bares y todo eso. Yo, la verdad, no lo considero así, porque, pues, no aprendes nada, o sea, no es algo que que te aporte, no es algo que te haga, por ejemplo, que te dé disciplina, que te enseñe algo, al contrario. Pero
Sí. Sí. No, y aparte van aparte van y nada más como que, a veces, a a tomar, y a a meterse ahí con gente que no conocen, y esas cosas, y hasta terminan en en otras cosas que muy negativas, ¿no?, que al contrario de ayudarlos, nada más los meten en problemas.
Ajá. Sí. Sí, claro. Ujú. Sí, exacto. Entonces, eh, como tú bien decías, un hobby que valga la pena es aquel que te aporta y del que aprendes, ¿no? Entonces, eh, pues, sí, hay que tener mucho cuidado con eso. Y, por ejemplo, ¿crees que la forma en que usamos nuestro tiempo libre ha cambiado con las nuevas tecnologías?
Sí, bastante, más que nada por eso de de los videojuegos, y eso del que ahora ya vemos todos las series y las películas en en casa, en la muchas veces en la laptop, ¿no?, o o en Netflix, que ya ni muchos ya ni salimos a los cines y esas cosas porque estamos viendo ahí las películas en Netflix, estamos ahí como que jugando así en la laptop y esas cosas, como que todo eso ya se ha vuelto muy digital, ¿no?, los hobbies ya se han vuelto también muy digitales.
Ujú. Sí. Claro. Ujú. Sí, claro, sí, como bien lo dices, a veces la vida social ya es basada en tecnología, ¿no?, <chuckles> ya solamente uno anda en redes sociales y todo eso, entonces, a veces siento que ya no hay como que una interacción así personal, o sea, en vivo con la persona.
Sí, o ha o hasta. A veces no sé si también, si eres de los que haya jugado videojuegos o así antes, como que nuestra época de hace años, era de que, ibas si a la casa de tu amigo a jugar porque tenía 1 consola o así, y jugaban ahí, pero ahora ya no, ahora como ya se puede casi todo desde la computadora, así desde la PC, o desde el celular, o ya es muy común también que compren también eso, ¿no?, de Xbox o así, de esas esos dispositivos, como que ya ni tienes que ir a la casa de ellos, ya nada más se conectan, cada quien desde su casa, y ahí juegan.
Ujú. Ujú. Ah sí, exacto. Ujú. Sí. Ujú. Sí, sí, eh, sí, ahorita que mencionaste eso, sí me acordaba cuando, este, me quedaba de ver con mis amigos después de salir de la escuela, y todos nos íbamos a a la casa de 1 de mis amigos y ahí empezábamos a jugar, pero ya después era así, todo en línea, y este y a a la vez sí está, eh, bien porque, pues, ya no te arriesgas tanto en salir, ¿no? Y así.
Sí. Eso sí.
Pero, pues, el lado negativo sería ese, de que ya no como que convives tanto con esa persona r así en lo real, o sea, ya prácticamente tu vida social ya es basada en algo, pues, eh, en línea, ¿no? Ya no ves a s a la persona. Ujú.
Sí, ya Sí, ya es como solamente los dispositivos, ¿no? También eso se dice mucho de que ya en vez de estar como que con la gente así directamente en persona, estamos como que viendo pantallas, todo el tiempo.
Ujú. Exacto. Sí y por Sí. Y por ejemplo, no sé también, eh, el uso, por ejemplo, así de de que nada más o sea, no sé si te ha pasado, pero, por ejemplo, a mí me llegó a pasar que últimamente ya no salía, o sea, como que ya todo con mis amigos era así por chat y ya. Pero ya así de que nos quedábamos de ver, por ejemplo, para ir, no sé, a a comer a algún lugar, o ir al cine o así. Como que eso como que lo dejamos un tiempo, yo lo dejé un tiempo, no sé si a ti te pasó algo así.
Y es lo que ha cambiado. Ah. Sí. Ah. Sí, también creo que más que nada fue después de la pandemia, porque la pandemia, ya ves que estuvimos encerrados y que todo se volvió también así digital, que todo era por videollamada y eso, y como que después que terminó, algunos nos quedamos algo acostumbrados a eso. O a mí también se me hizo como que entré en mi zona de confort, que ya me gustó como que quedarme así de, ah, esto en línea y así. Y también porque las clases en línea y todo eso. Y a veces hasta ya nos daba flojera salir porque no algunos nos acostumbramos un poco.
Ujú, claro. Ujú. Sí. Ujú. Claro. Ujú. <chuckles> Sí, sí, definitivamente. Sí, igual a mí me pasó, por ejemplo, en la escuela y en el trabajo. Por ejemplo, en la escuela, pues, eran clases así en línea, ¿no? Y el y el trabajo también era en línea, prácticamente. A veces, eh, pasó que sí tenía que ir, pero, eh, la mayoría de tiempo siempre fue así en línea. Entonces, cayó caí en prácticamente en la monotonía de que podía levantarme un poco más tarde, este, de que ya no tenía que tener necesariamente interacción con la gente. Entonces, sí, ya cuando regresé al mundo real, pues, sí sentía así como que ese desbalance, entonces, sí me perjudicó un poquito.
Sí. Sí. Sí, todo eso. Como que te sacas de onda, ya que vuelves.
<chuckles> Sí. Y po Ajá, dime.
Y no sé si también, eh, si también te pasó, o llegaste a aplicar esa de que porque yo sí, alguna vez la apliqué o también algunos de mis amigos, de que ya ves que en clases a veces estaban muy aburridos, ¿no? Y que a ya eso de que te estás durmiendo y así, pero, pues, si ya estás ahí, no te puedes salir, o algunos de esos se salían y ya, pero ya perdían la asistencia. Y algo que hacían en línea, yo me di cuenta de que como que cuando se aburrían o así, que apagaban la cámara y no muteaban el micrófono, y le hacían como que estaban ahí, pero en realidad no estaban en la clase, se iban a hacer otra cosa.
Ujú. Ajá. <chuckles> Sí. <chuckles> Eh, sí. Ujú. Sí, sí pasaba, y yo igual la llegué a aplicar. <chuckles> Entonces, pues sí, sí tenía sus ventajas. <chuckles> Y, por ejemplo, no sé, ¿tú quisieras aprender otro hobby aparte del que tienes?
Sí. Sí, eso. Mm, pues sí me gustaría, sí, la verdad que como, por ejemplo, me gustaría, eh, tocar el piano, porque fue algo que sí hacía, así de pequeña, pero como que apenas cuando empezaba ya a agarrar a agarrar el ritmo un poco, pues ya no pude seguir en las clases, y entonces ya lo dejé y todo eso. Pero sí, algún día quisiera volver a retomarlo.
Guau. Ujú. Ujú. Ujú. Okey. No, pues sí deberías de retomarlo. Yo, por ejemplo, sí tengo el hobby igual del de la música. O sea, yo toco guitarra, y toco, este, el bajo eléctrico.
Mm. Ah, y se te hace como que algo que te que sí te aporta también.
Y Sí, demasiado, porque, bueno, es es, eh, prácticamente, llevo practicándolo desde hace como unos 15 años. Entonces, eh, pues sí me gusta mucho y, definitivamente, pues sí me aporta bastante, porque gracias a ese hobby, pues, he conocido muchos lugares, he conocido muchas personas, he hecho muchos amigos y, pues no es lo mismo que estar, por ejemplo, como tú lo decías, en los videojuegos y estar encerrado horas y horas. Entonces, no, definitivamente, yo creo que la música sí es algo que te aporta demasiado.
Ah, bastante. Sí. Sí, aparte también hasta muchos han hecho negocio, ¿no?, porque, n no sé si hayas visto también que ahora se están, eh, haciendo así de que promoción para que los contraten los que tocan, de que el violín así, pero eléctrico, así la guitarra eléctrica, y de que se ponen así primero, no sé, en en algún lugar público, y luego ya que a la gente le gusta su música, ya les dan su contacto, ya los contratan para eventos. Sí he estado viendo mucho eso.
Sí. <chuckles> Ujú. Sí. Ujú. Sí, claro. Sí, igual acá en la zona de donde yo soy también hacen eso mismo, y yo creo que también, el uso que le dan igual a las redes sociales, yo creo que igual los impulsa bastante, porque, pues, ya ves que luego se hacen virales por algún video
Sí.
y y pues salen, ¿no? A la fama. <chuckles>
Y y ya como que, por una red sí o por un video ya es algo que los les da bastante, como que popularidad con la gente.
Ujú. Sí, aho ahor ahora, ahora sí que ellos solitos se promocionan ahí y ya, este, pues ya cuando los ves ya son músicos famosos, ya son artistas. Pero, como te digo, es un es un buen hobby, o sea, porque, pues, es algo bonito, no es algo que así como que te fría el cerebro, o sea, es algo que que te ayuda, o sea, aprendes algo bonito.
Sí. Y y que sí, sí es como una habilidad, ¿no? Porque igual tienes que leer las notas y eso. Como que es algo que sí desarrollas esa habilidad porque te concentras. Yo me acuerdo que con el piano así le hacía de que estaba aprendiendo a leer las notas y eso, y ya cuando de un tiempo para acá que ya no pude, pues ya, sí se me olvidó todo, pero sí era una habilidad muy buena también.
Ujú, exacto. Sí. Bueno, pues, me dio mucho gusto platicar contigo sobre este tema. Creo que en pues, bueno, creo que aprendí mucho contigo sobre esto y, pues, definitivamente, pues, hay que apreciar los hobbies de los demás.
Sí. Y hay que seguir aprendiendo, creo yo. Espero que tengas un buen día, y nos vemos pronto.
Sí. Igual, que tengas un excelente día. Nos vemos después. Bye.
Bye.